Bạn ơi, dạo gần đây mình để ý là mình có một cái thói quen nó khá là xấu nhá, kiểu ai cũng chê cái này rồi. Thế nhưng mà mình lại không biết là sửa kiểu gì được, mà mình rất là hay mắc luôn, lần nào mình cũng bị mắc cái thói quen này, nhưng mà nên là mình cũng muốn sửa lắm ấy. Đấy, nh bạn có thể chia sẻ một vài lời khuyên để mình sửa cái thói quen được không?
Ồ, cái này thì được nha. Nhưng mà bạn có thể chia sẻ kỹ hơn, chia sẻ chi tiết hơn về cái thói quen xấu mà bạn đang mắc phải được không?
Ờ, mình bị một cái là mình cứ nước đến chân mới nhảy ấy bạn ạ. Mình thì cứ tự, gọi là, cho thời gian một cho bản thân mình một cái thời gian, một cái kiểu, ờ, gọi là một cái lịch deadline tự bản thân mình đặt ra cho một cái vài cái nhiệm vụ ấy, kiểu như là mình thì đang là sinh viên, thế nên là rất là nhiều cái bài tập nhóm, rất là nhiều những cái bài thuyết trình các kiểu mà mình phải chuẩn bị luôn. Thế nhưng mà lúc nào mà mình gọi là, lúc nào mà mình bắt tay vào làm những cái việc đấy ấy, mình mới thấy là: ôi, chết rồi, sao mà nó nó sát hạn thế này. Thế là mình một ấy, là mình sẽ phải kiểu làm ngày làm đêm, có những cái lần mà thuyết trình mình sẽ phải thức trắng 2 đêm để mà mình làm, bởi vì là mình không làm kịp, nếu mà mình không làm vậy ấy, đấy, thì tức là mình rất là thiếu thời gian luôn, lúc nào mình cũng bị vậy. Mọi người thì cứ bảo mình là, gọi là nước đến cổ mới nhảy nữa rồi, chứ không phải nước đến chân rồi. Mà mình thì chỉ cảm thấy là cái lúc mà mình đặt ra cái kế hoạch đấy thì mình nghĩ là mình làm được, mình nghĩ là chắc là 2 ngày là đủ thôi chứ cũng không tốn nhiều thời gian lắm. Mà xong rồi sau này nó lại tốn nhiều thời gian hơn mà mình cứ lặp đi lặp lại cái sai lầm này thôi. Dẫn đến là nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, nó ảnh hưởng đến tâm lý của mình, nó nó cũng ảnh hưởng đến cả các bạn khác nữa cơ, kiểu các bai bài tập nhóm mình thì không hoàn thành nhiệm vụ của mình thì lại còn ảnh hưởng đến điểm của các bạn khác. Nên là mình cũng cảm thấy khá là thất vọng về bản thân, mình muốn sửa cái tính xấu này đi. Bạn giúp mình với nhá.
À, mình hiểu. Ừm, mình hiểu nè. À. Ừm, đúng nè. Ừm, cái này được thôi. À, nhưng mà thật ra thì, ờ, trước khi, ơ, đưa ra cho bạn những cái lời khuyên nó có thể gọi là hữu ích và phù hợp với bạn nha, thì mình sẽ hỏi bạn một vài câu hỏi nhá. Ờ, theo như bạn có nói rằng là bạn đang có cái thói quen xấu này trong những cái bài, gọi là, à, bài thuyết trình này, luận văn thì có vẻ b hiện tại bạn đang là sinh viên, đúng không? Và thói quen này là trong suốt một quãng dài thời gian sinh viên của bạn à, hay chỉ là mới đây thôi?
Ừm hứm. Ừm hứm. Vâng. Ôi, cái này nó kéo dài từ chắc là từ cái thời thời mình đi học cấp 2, cấp 3 rồi cơ. Nhưng mà lên hồi đấy thì mình ít nhiệm vụ ấy, thì mình sẽ hay là mình sẽ hay hoãn trì hoãn như là ôn thi của mình. Còn bây giờ lên đại học thì sẽ có nhiều nhiệm vụ, nhiều bài tập, nhiều bài thuyết trình hơn, thì mình sẽ trì hoãn, mình sẽ ước lượng cái khoảng thời gian để hoàn thành những cái đấy, nó rất là sai lệch. Nó đó, nên là ừ, nói chung là nó cũng phải diễn ra, cũng phải đến, a, 6-7 năm rồi. Cũng khá là lâu, nên là mình cũng khá là khó bỏ.
À, rồi. À, rồi. Ừm, rồi, mình hiểu nha. Đúng là những cái thói quen từ lâu rồi, nhất là từ những cái thời mà còn, à, là học sinh, đúng không? Học sinh cho đến bây giờ sinh viên cũng phải, ờ, hơn 5 năm, hay là 5 năm gì đó rồi. Thì đúng là một thói quen rất là, à, lâu và nó gắn với mình, cho nên là khó bỏ là đúng rồi. Cho nên cái việc này bạn cũng đừng lo quá, ừm, chúng ta hãy cứ từ từ thôi. Vậy thì mình, ờ, có thể hỏi thêm một chút là, không biết bình thường cái cách mà bạn đưa ra một cái thời gian ước lượng ấy, ví dụ như là cái đết ơ, bạn gọi là cái deadline bạn tự đặt cho bản thân, đúng không? Thì bạn ước lượng cái deadline này bằng cách nào ha?
Ừm. À, thế ạ? Ờ. Ờ. Ừm, mình g nói là cái cái cái suy nghĩ này của mình khá là xấu nhá, m nhưng mà mình hay kiểu tự tin thái quá vào công việc, à, vào cái năng lực của mình ấy. Kiểu như là, ví dụ là một cái kỳ thi đi, mọi người thì có thể dành đến cả tháng để làm, nhưng mà mình cứ bằng một cái cách thần kỳ nào đấy, mình cứ tự cho bản thân mình là chắc là mình sẽ học thuộc được, còn 15 cái trang tài liệu này, mỗi ngày 7 trang thì mình cũng chỉ cần, ờ, 2 ngày thôi là được. Đó, hoặc là ví dụ như kiểu là bài tập nhóm chẳng hạn, có thể là các bạn sẽ chuẩn bị đến 2 tháng cho một cái bài thuyết trình về một cái chủ đề nào đấy, mình đến 1 tuần, mình mới mở cái file đấy ra mình xem, mình mới bảo: "Ờ, đây, đây, phần của mình là như này, thì chắc là mất tầm 3 hôm thôi." 1 tuần mình mới mở ra xem, nhưng mà mình cũng chỉ cho bản thân đâu đấy tầm khoảng 3-4 hôm thôi. Kiểu mình không thể đặt được ra một cái kế hoạch quá là xa để mình theo được cái kế hoạch đấy ấy. Thành ra là cứ đợi đến, gọi là, sát suýt rồi mình mới làm, nên là ấy, cũng đầy lúc mình không làm kịp, đầy lúc mà mình sẽ phải xin hoãn lại, bởi vì là bản thân mình không thể nào mà theo được cái cái cái ước cái thời gian mà mình tự đặt ra cho mình ấy. Nên là mình muốn sửa lắm mà không biết là làm kiểu gì.
À! Rồi. Ừm. <laughs> Ừm, rồi. Mình hiểu. Ừm. Ừm, mình hiểu nha. <chuckles> Thế cho mình hỏi sẽ hỏi thêm một chút nữa là, à, ngoài những cái việc là ví dụ như là, <inhales> ờ, cái việc mà trễ deadline như thế này ấy, nó à, cái việc mà, à, đặt ước lượng thời gian nó không phù hợp như thế này, khiến bạn là trễ deadline, bạn có kể rồi này, rồi là có thể là ảnh hưởng tới những người trong nhóm, đúng không? Thì không biết là cái việc này nó có khiến bạn bị căng thẳng hay là rối loạn lo âu không ta?
Ừm. Ừm. Ừm. Có đấy, có đấy. Tức là khi mà đặt như vậy nhá, m mình rất là lo lắng luôn. Kiểu, từ cái lúc mà mình đặt, gọi là, bớ bắt tay vào làm cái là mình đã cảm thấy là ôi giời ơi, là không kịp nữa rồi. Mình sẽ lo lắng cho đến khi cho đến khi mà gọi là đến đến khi cái cái nhiệm vụ đấy được kiểm tra luôn ấy. Có thể là mình sẽ lo lắng cả tuần sau khi mà mình đã thực hiện xong nó rồi cơ. Bởi vì là do là gấp quá mà, mình thường là mình sẽ bắt đầu phải tìm những cái cách để mà gian lận này, mình sẽ phải tìm những cái con đường tắt để mình đi này. Các bạn ấy có thể là các bạn sẽ phải nghiên cứu, các bạn sẽ phải tìm tòi, các bạn sẽ tự thiết kế. Còn mình thì mình sẽ bắt đầu phải đi ăn trộm, a, kiểu, gọi là, ăn trộm bài của các bạn khác này, hoặc là có thể là mình sẽ phải tra trên mạng, mình phải tìm những cái, gọi là, những cái người người ta làm rồi để mình lấy về mình làm của mình ấy. Thành ra đến cái lúc thuyết trình, do là bản thân mình cũng không tự tự phát triển ra những cái ý đấy, mình thuyết trình cũng rất là ậm ờ, có thể là mình cũng chẳng rõ là mình đang vừa cho cái dòng gì vào, mình sẽ nói như kiểu là mình đọc ấy. Đó, nên là nó rất là xấu, nó ảnh hưởng đến cả nhóm nữa cơ, chứ không chỉ có mình đâu, nên mình cũng rất là thất vọng về bản thân.
Ủa, vậy hả? À, rồi. Ừm. <laughs> Ừm. Rồi, mình hiểu nha. <laughs> Ừm. À, rồi. Ừm. Rồi, mình hiểu nha. Ừm, đúng rồi. Ừm, à, vậy thì như bạn đã nói thì đây là một cái thói thói quen xấu, tức là bạn cũng tự ý thức được điều đấy. Thế không biết là bạn đã bao giờ thử tự nhìn lại và nghĩ xem là, à, tại sao mình không thể nào hoàn thành được công việc trong cái khoảng thời gian mà mình đã đặt ra ước định đến như thế chưa?
Ừm. Ờ, vấn đề lớn nhất của mình đấy là mình cũng rất là hay dậy muộn nữa cơ. Bị một cái là nếu mà mình đặt ra cho bản thân là ví dụ là 2 ngày đi, nhưng mà ngày nào mình cũng sẽ ngủ dậy đâu đấy tầm khoảng 11:00-12:00 trưa. Và đấy, nên là mình bị, kiểu, mình bị mất một nửa ngày của mình cho không có ch không có cái việc gì mình làm được rồi ấy, nên là, ưm, thời gian thực mà mình làm việc nó cũng chỉ có 1 ngày thôi. Đó, ưm, ưm, cũng không biết là do môi trường của mình có vấn đề gì không. Bởi vì là mình là sinh viên nên là mình cũng chỉ thuê một cái phòng trọ nó bé bé thôi và nó cũng không có cửa sổ, nó không có cái gì cả, nó bị tối om ấy nên là ngày đêm mình cũng không rõ là gi khi mà mình ngủ dậy, thường là mình cũng không rõ đấy là ngày hay đêm luôn. Nó cứ tối om vậy, không có ánh sáng tự nhiên nên là, kiểu, có bao nhiêu ngày mình cũng không biết là ngày nó đã trôi qua chưa. Thường là mình chỉ nhìn đồng hồ thì mình mới biết được là ba mấy giờ thôi, mà mình cũng không ước lượng thời gian được nên là thời gian nó cứ trôi qua, trôi qua vậy thôi. Mình lại hay dùng điện thoại nữa, cho nên là cứ nói chung là nó rất là lỡ lại lãng phí thời gian.
Ừ. Ừm, rất nhiều người như vậy luôn á. Ừm. <laughs> Ừm. Ừm, rồi. Ô kê. Vậy là mình đã hiểu sơ sơ qua nh a, cái tình trạng với cả ca những cái vấn đề của bạn rồi ha. Vậy thì bây giờ mình sẽ đưa ra một số cái lời khuyên như thế này. Đầu tiên thì hãy nói về câu chuyện là, à, tư tưởng, cái suy nghĩ đi. Như bạn có nói rằng là bạn tự tin quá vào cái, a, năng lực của bản thân. Thật ra là tự tin và lạc quan quá mức như thế này ấy, đây cũng là tốt. Nhưng mà, à, c về cái vấn đề này thì bạn cũng đừng lo lắng quá, bởi vì thật ra kể rất là nhiều người, kể cả những người giỏi nhá, thì cũng có rất nhiều người họ cũng đều bị cái tình trạng như bạn. Đó chính là đánh giá c thời gian thực hiện công việc ngắn hơn thực tế. Cho nên đây không phải vấn đề của riêng mình bạn đâu, nên đừng lo lắng quá ha. À, cái lời khuyên, ờ, tiếp theo mình muốn dành cho bạn ấy, là khi mà bạn bắt đầu đưa ra một cái khoảng thời gian ước lượng, tức là cái hạn định tự cho cho bản thân, đúng không? Thì hãy dựa vào những cái, ờ, dữ liệu cũ. Dữ liệu cũ ở đây là gì? Ví dụ như là cùng một công việc như thế, trong khoảng thời gian trước, bạn cần bao lâu bạn mới có thể thực hiện được, thì hãy nhớ lại cái việc lần trước.
Ừm. Ờ. Ừm. À, thế à? Ừm. Ừm. Ừm hứm. Vâng. Ờ. Ừm, đúng thật, đúng thật đấy, mình cũng thấy là có vẻ
À, cộng thêm khoảng độ 20% đến 30% thời gian cho cái khoảng lần này, rồi cứ như thế tăng dần cho đến khi mà bạn thấy khoảng thời gian phù hợp hơn. Bạn thấy như thế này có ổn không?
Ừm! Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Giờ nhớ lại thì cũng có một vài lần, kiểu đồng đội của mình đốc thúc nhiều quá, mình cũng phải bắt tay vào làm. Thì công nhận là cái kết quả nó cũng tốt hơn nhiều thật, do là, kiểu, mình làm từ sớm ấy, mình cũng có thời gian để nghiền ngẫm, mình cũng có thời gian để tự làm. Ờ, chắc là mình cũng phải bắt đầu sớm hơn nhiều đấy nhỉ? Có một cái mẹo mẹo nào để, gọi là, nhanh nhanh, chóng chóng bắt tay vào làm việc không ạ? Mình hay bị một cái là mình có thể là mình cũng lên kế hoạch nhá, có thể là mình sẽ lên kế hoạch rất là sớm, mình lên kế hoạch từ 1 tháng cơ, mình có thể làm trước 1 tháng cơ. Nhưng mà cứ bắt tay vào làm là mình sẽ lại dời nó lại, mình lại nghĩ là: "Ôi, giời còn tận 1 tháng cơ mà, có khi để đến, ơ, nghỉ chơi 1 tuần đã, 3 tuần thôi là đủ rồi." Đến 3 tuần mình lại bỏ, mình lại bỏ 1 tuần nữa đi mình lại nghĩ là 2 tuần thôi là cũng đủ. Làm sao để bỏ cái tính xấu này đi vậy ạ?
À, đúng rồi nha. Ừm. À. <laughs> Ừm, mình hiểu nha. Ừm, cái này là, à, thuộc về trường tư tưởng, đúng không? À, bởi vì là bạn nghĩ rằng là, ừ, "Ừm, cái công việc đấy là chỉ cần trong khoảng thời gian như thế, cho nên là cứ chơi đã, cứ ỷ như vậy đã." À, rồi về cái vấn đề này nha, thì mình nghĩ rằng là bạn nên chia nhỏ cái công việc của bạn ra. Ví dụ trong một bài thuyết trình thì thuờng nó sẽ có rất là nhiều khâu, đúng không? Nào là khâu chuẩn bị slide này, khâu chuẩn bị nội dung này, rồi khâu làm slide, vân vân và vân vân, thì bạn hãy chia nhỏ các khâu nhiệm vụ ra như thế này và đặt mục tiêu. Bây giờ ví dụ như là bạn muốn rằng là, à, bây giờ là trước 3 tuần mình phải bắt tay vào làm ngay, đúng không? Bạn hãy đặt mục tiêu cho tuần đầu là bạn hoàn thành cái nhiệm vụ nào đó. Thứ hai cũng như vậy, cho đến cho đến khi hết. Thì khi mà bạn chia nhỏ nhiệm vụ và đặt mục tiêu cho từng khoảng thời gian một ấy, thì bạn sẽ thấy rằng là: "À, mình có một cái deadline gần hơn và mình phải làm thôi." Chứ không phải là: "Ừ, mình thấy một cái nhiệm vụ rất là lớn và mình nghĩ rằng là còn khuya mới đến deadline thì cứ chơi đi." rồi đến cuối cùng là bạn sẽ bị dồn tất cả công việc lại. Mà trong khi, ờ, một cái, ơ, bài thuyết trình hay là một bài luận văn như thế, nó rất nhiều khâu nhỏ, hoặc là có những cái nhiệm vụ không tên mình không thể nào lường trước được. Cho nên là mình nghĩ chia nhỏ ra như thế này chắc là ổn chứ?
Ờ. Ừm. Ừ đấy, ừ đấy! Ừm! Vâng. Ừm. Ờ. À! Ờ, được ha. Ừm! Đúng thật. Ừm, ừm, ừm. Ừ đấy! Thật luôn, thật luôn. Mình bạn nói xong mình mới để ý đúng thật. Kiểu mình cứ tự nhìn thấy một cái nhiệm vụ to là mình hay bị nản, mình lại hay để nó sang tuần sau, tháng sau ấy. Giờ mà chia nhỏ ra thì mình, kiểu có 1 cái mục tiêu, mình cũng nghĩ là mình sẽ dễ dàng để thực hiện nó hơn rồi. Nhưng mà, đấy là những cái mà mình, kiểu, mình đã có kinh nghiệm từ trước, kiểu như những cái bài thuyết trình thì các kiểu, thì mình, kiểu, mình biết là mình cần phải tốn bao nhiêu thời gian thì mình mới tạo ra được 1 cái thành phẩm rồi, thì mình có thể ước lượng được. Nhưng mà với những cái nhiệm vụ mà mình lại chưa làm bao giờ thì sao? Kiểu lúc đấy á, thì mình nên cho phép m kiểu, cho bản thân tầm bao nhiêu thời gian để thực hiện nó là vừa ạ? Kiểu mình có nên cho thừa thời gian ra không hay là cứ tính là bản thân làm được bao nhiêu thì tính tính đúng bằng đấy thời gian thôi?
Đúng nha. À, mình hiểu nha. Nếu mà đối với cả những công việc mà bạn chưa làm bao giờ ấy, thì mình nghĩ rằng là hãy cho thêm một khoảng thời gian nữa gọi là cái đệm, cái đệm thời gian. Tức là cái, ưm, đệm thời gian này nó sẽ là khoảng thời gian dự phòng cho ví dụ như là những gián đoạn này, những mệt mỏi này, rồi những cái nhịp nhiệm vụ phát sinh trong thực tế. Đây không phải là vấn đề là, à, bạn yếu kém, bạn không thể làm được. Mà là chẳng qua giữa, ờ, giữa khoảng thời gian làm việc và học tập như thế này, mình cũng cần phải có thời gian nghỉ ngơi chứ, đúng không? Thì hãy cho dư ra thời gian nha, khi mà bạn ước lượng á. Nói chung là đối với những khoảng à, những cái công việc mà bạn chưa làm bao giờ, đầu tiên, bạn hãy chia nhỏ thời gian, sau đó thì cho đệm thời gian vào đấy. Thì như vậy bạn sẽ có đủ thời gian để làm, à, những cái công việc như thế. Bạn thấy có ổn không?
Ừm. Ừm! À! Ừm, đó. Ừm! À. Ờ, ừ, mình nghĩ là cái cách gọi là cho bản thân thêm một chút thời gian đệm vào thì là một cái cách khá là hay đấy, mình cũng tính là nên làm như thế. Giờ thì nghe bạn nói xong mình cũng khá là yên tâm và mình sẽ làm theo nhá. Cảm ơn bạn rất là nhiều đã chia sẻ những cái lời khuyên để mình có thể là hoàn thành được các cái nhiệm vụ của mình ạ.
Ừm. Ừm, không có gì nha. Nếu bạn cần thân phân th tin thông tin gì mình vẫn ở đ